Certo. <chuckles> Orca mise ti ti ha proprio sconvolto.
Per che non shock anche perché poi a quel a Ti giuro mi ha mi ha scosso tantissimo anche perché poi magari sai, ehm, fosse capitato di giorno una situazione simile, mhmm, magari chiami qualcuno no, ti sfoghi in qualche modo.
Eh. Mh. Ah certo anche questo aspe
Però era eh certo, ehm, però era era di notte, uhm, avevo la mia compagna ma non ancora vivevamo insieme quindi ho detto: "Vuoi che la chiamo all'1 e mezza di notte? Si spa si spaventa su non faccio dormire neanche lei, voglio dire." Ehm, a c ai miei genitori non <scoffs> non avrei potuto chiamarli per lo stesso motivo allora sei lì che che te la devi vedere tu, perché poi magari se succede, ehm, in un momento in cui magari puoi condividerla, no, puoi in qualche modo condividerla, questa paura, questo questo fatto, ti ti rilassa un pochettino. Invece
Ah. <chuckles> Mh. Eh certo vedi. Chiaro chiaro. <laughs> Eh. Certo ho capito ho capito l'osservazione, cer
questa anche questa cosa qua.
O okay, ho capito, dai.
Che che mi ha mi ha assolutamente destabilizzato, poi ne ho parlato il il il giorno dopo, cioè appena sveglio magari
Ah, eh, appunto volevo chiederti questa cosa che i non so i uhm, in famiglia, i colleghi cosa cosa ti hanno detto o o o che tipo di reazione hanno avuto?
Eh, eh, vabbè hanno cercato chiaramente di di rin di rincuorarmi poi quando hanno saputo di questa decisione diciamo che ho trovato, diciamo, terreno fertile anche anche in famiglia con la mia compagna, inso sì perché io gli ho gli ho posto esattamente i pro e i contro davanti, ehm, della della mia necessità in qualche modo di di cambiare un pochettino le cose e diciamo che loro hanno accettato, mhmm, questo mio modo di di pensarle e ripensare, uhm, le cose. Quindi ho trovato sostegno in questo, credo che intanto sia la cosa più importante poi per prendere una decisione di questo tipo.
Mh. Approvazione diciamo a quel sì, sì. Certo. Ottimo, ottimo. Più importante indubbiame Vai.